La cuisine anglo-saxonne, heu, je sais faire de la la cuisine, heu
Ouais. Ouais, anglo-saxonne, c'est-à-dire? Fish and chips.
heu, toutes les spécialités, heu, de par exemple de d'Angleterre, d'Écosse, Pays de Galles, heu
Ouais, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme plat? Les beans! Moi, j'adore les beans. C'est pas vrai, je suis pas sér
heu, États-Unis. Oui, ça, je sais le faire, heu, maison, je sais faire aussi, irish stew, je sais faire plein de tartes et de gâteaux, heu, donc heu, par contre, là, heu, c'est, heu, tu c'est, heu, ch c'est mieux de manger chez moi dans ce cas-là quand je maîtrise les recettes et puis je sais aussi très bien préparer la cuisine afghane, donc heu, je la mange à la maison plutôt que d'aller au restaurant
OK. Oui. Ah ouais, oui. OK, OK, OK, OK et hem
et et toi? Tu préfères le le
moi, en fait, ouais, je pense que je préfère aller au restaurant pour le côté, heu, pratique, pour le côté, heu, convivial, pour le fait de
Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire la vaisselle après <chuckles> ouais.
Ou il y a ça, il y a tu as pas besoin de t'embêter à à préparer à manger, tu as pas besoin de faire la vaisselle, tu manges quelque chose de bon et tu manges quelque chose à la carte.
Ouais. Mmh. Oui, c'est c'est vrai et après ça dépend vraiment du type de restaurant, heu, si c'est un très bon restaurant ou ou pas.
Ouais, bah, en en en fait, heu, moi, j'aime bien parce qu'aussi je mange moins quand je mange au restaurant.